Sì, infatti ci stavo pensando. Essendo che lui ultimamente si è appassionato a una serie che io ho visto quando e ero più ragazza e, mhmm, quindi la sta vedendo praticamente da solo, potrei, appunto, mhmm, sfruttare questa occasione, come dici, per ehm, come scusa per dire che magari la voglio voglio fare un rewatch e quindi la guardo insieme a lui, la commentiamo insieme, in modo da avere, insomma, il modo di scambiarci, ehm, delle opinioni, magari preparo anche dei popcorn, che può essere una cosa divertente, un po' come stare al cinema.
Mh. Esatto. Sì, sì, assolutamente. Questo potrebbe essere una un'o un'altra ottima idea per passare più tempo con con tuo figlio. Ehm, oppure anche, ehm, potresti banalmente quando, mhmm, come dire, già ti trovi oberata comunque dalla quantità di lavoro che hai, uhm, magari chiedere una mano a qualcuno per fare, per esempio, le faccende domestiche. So che per te è difficile, lo capisco, perchè di solito, ehm, è così, è difficile delegare qualcosa che sentiamo, in un certo senso, come nostro. Uhm, però potrebbe darti quel momento per dire, magari, non so: "Accompagno mio figlio all'allenamento!" E dopo, magari: "Andiamo a mangiarci un gelato!" Oppure: "Andiamo a fare un bel giro a" mhmm, non so, "al en da qualche parte, dove vuoi tu", insomma, mhmm, andare al cinema anche può essere un'ottima idea.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì, infatti è un sacco di tempo che non vado a vedere una partita, un allenamento di mio figlio, lo sai, m ehm, è bru triste perché poi, ehm, è sempre, u o quando va alle partite un po' più lontane, c'è sempre un altro genitore che mhmm, che lo porta con sé, no, e magari anche lui ci rimane male vedendo tutti gli altri genitori, e magari non vedendo o me o il padre presente, però, mio marito, purtroppo fa un lavoro che lo impegna da la ehm, dal lunedì alla domenica, è difficile che riesca a essere libero per il giorno che lui fa le partite, ma io spesso sono libera e uso, diciamo e e, mhmm, gli dico sempre che perché devo lavorare, ehm, anche quelle o poche ore, ehm, mhmm, potrei invece evitare, perché essendo, ehm, diciamo, flessibile, da questo punto di vista, potrei dedicarmi a lui e e non pensare al lavoro perché, mhmm, cioè sembra quasi che tutto viene prima di lui e non voglio che lui pensi questo.
Mh. Mh-mh.

Certo, quello però è anche, come dire, abbastanza normale, più che altro, mhmm, per via della vita frenetica che conduciamo. E quindi, ehm, non so, per esempio hai mai pensato, uhm, di dividere i compiti della casa con tuo marito o magari, uhm, farli con tuo figlio?
Sì, guarda, uhm, in realtà c'ho pensato delle volte, però, ehm, <tsk> è è sempre quella cosa che sono abituata a fare le cose io da sola, ehm, e oppure perché magari vedo che io le voglio fare sbrigativamente e magari farle con loro mi farebbe perder tempo, e non p potrei lavorare o fare altro. E quindi, ehm, sono lo so, che la colpa è mia perché a volte sono io che li escludo da queste cose e d l dico: "Faccio io". E invece magari coinvolgendo infatti adesso stavo pensando, dimmi se sbaglio, poiché, ehm, sto cercando di dargli alcune basi, ehm, del per la cucina, no, per insegnargli a cucinare delle cose molto veloci per delle volte che magari si può trovare da solo o per comunque per il suo futuro, volevo coinvolgerlo in qualche, ecco, preparazione insieme di qualche ricetta tipica del Natale da fare insieme, per cucinare, anche per la prepozio preparazione di tutti gli addobbi natalizi. Pensi, che possa essere un buon modo per passare del tempo insieme?
Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh! Assolutamente sì, questo potrebbe essere, ehm, un momento appunto per voi 2, in cui al tempo stesso gli stai insegnando qualcosa e, ehm, però state anche passando del tempo di qualità insieme, perché comunque potete fare una battuta fra di voi, ridere, scherzare, ehm, divertirvi anche, uhm, a fare questa attività insieme. Quindi penso che sia assolutamente un'ottima idea e credo che tu, ehm, possa creare dei momenti simili, ehm, anche solo, mhmm, per dire, mhmm, la sera, mhmm, potete, non so, guardare un film insieme, potete, ehm, magari fare delle attività insieme che m magari non richiedano troppa energia. Perché, mh, capisco che magari uno a fine giornata sia un po' stanco, però, eh, anche quello può essere del tempo di qualità, magari guardare un film o una miniserie su Netflix, e commentarla insieme, uhm, magari riflettere su alcune cose, magari ci son degli attori che a lui piacciono, o degli attori che a te piacciono, allora magari si parla di quello. Uhm, anche quello, ehm, può essere un tempo del tempo di qualità da passare insieme.
Giusto. Come no. Mh-mh. Beh sì.